ใช่ ก็เลยแบบ โอ้ มาเลเซียมี อย่างงี้ ด้วยเหรอ? ที่ KL ด้วย
โอ้โฮ แย่เลยครับผม อ๋อ แสดงว่า โอ้โฮ KL นี่อาชญากร ค่อนข้างที่จะเยอะชุกชุมพอสมควรเลยครับผม อืม ใช่ครับ
อ้าว ไม่จริงเหรอ? เพราะว่า คิด คิดมาตลอดว่ามาเลเซียปลอดภัย อะไรอย่างงี้ เออ
อ๋อ เพราะว่ามันเป็นบางโซนนะครับผม ถ้า โซน โซนการท่องเที่ยวก็จะ เข้มงวดหน่อย คือภาครัฐเขาจะเข้มงวดหน่อยเรื่องความปลอดภัย อาจจะเป็นโซน ชานเมืองไหมล่ะครับ? หรือว่า อะฮะ อา
เออ เออ ๆ ชานเมืองค่ะ ชานเมือง ตอนนั้นพักโรงแรมชานเมือง ที่จอดรถโรงแรมอะค่ะ โดน โดนงัดตรงนั้น
อ๋อ โอ้โฮ ขนาดที่จอดรถ โรงแรม ถูก ยังถูกงัดรถแสดงว่า อ่า ทางโรงแรม มีมาตรการที่หละหลวมมากเลยนะครับผม สำหรับความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาพัก อืม
ใช่ หละหลวมมากค่ะ แล้วก็โรงแรมก็แบบว่า "เนี่ย ทำไมไม่มาจอดด้านล่างโรงแรมล่ะ" แล้วเขา ก็แบบว่า อ้าว แต่เมื่อวานโรงแรมบอกว่าให้จอดด้านหน้า เออ อะไรอย่างงี้
ใช่ อือฮึ อ้าว อ้าว อย่างงี้ ก็ปัดความรับผิดชอบสิครับเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับโรงแรมนี้ เพิ่ด ถ้าเป็น ผม ผมจะไม่เข้าไป อีกเลยครับผม อื้อฮือ
ใช่ ใช่ค่ะ ก็ ก็ไม่ไปอีกเลย หลังจากนั้นถ้าไป KL ก็จะไปพัก ตรงในเมืองเลย
โอ้โฮ ครับ อา ดีเลยครับผม ในเมืองปลอดภัยที่สุด เพราะว่าผู้คนก็พลุกพล่านครับผม อืม
กลัว เอ่อ ใช่ค่ะ ใช่ มันก็น่าประทะ น่าประหลาดใจตรงนั้นแหละ ไม่ประทับใจ <chuckles>
นะ <laughs> อา ครับ
ใช่ค่ะ